Du, also, ich habe, ähm, seit 'ner Weile so 'n Fitnesstracker und, ähm, da war ich auch am Anfang, ähm, äh, total habe ich mich drüber gefreut und ganz excited, ne? Ähm, und habe dann praktisch so auch alle Funktionen ausprobieren wollen und habe dann halt so, ähm, also grundsätzlich hatte ich mir den erst mal gekauft, weil ich mir so meinen Schlaf 'n bisschen tracken wollte, weil ich halt, ähm, oft auch, äh, so gerädert schon aufwache, ne? Und mal wissen wollte, ob ich jetzt guten und genug Schlaf kriege. Aber dann habe ich halt gesehen, da gibt's noch so viel andere Sachen, also, halt von es geht jetzt von Schritten, ähm, die man am Tag machen soll oder in der Stunde und dann halt auch als Fitness. Man kann sogar, äh ich gehe auch gern schwimmen. Man kann die äh, den Tracker sogar mit in ’n Pool nehmen, ne? Und dann, ähm, äh, e war da noch ’ne Funktion, das habe ich dann auch gemacht, dass man praktisch dann auch, äh, Getränke, äh, trackt, aber da geht das nicht so automatisch. Da musste man halt, äh, so das eingeben äh, jedes Mal kurz, äh, ja, wenn man dann 'n Glas Wasser getrunken hat, kurz eingeben, ne? Das habe ich dann auch 'ne Weile gemacht, aber dann habe <chuckles> f fand ich das schon wieder fast zu viel, ähm, äh, weil dann ist man irgendwie auch schon so in äh, wenn ich das jetzt Sinn macht, so in 'ne gezwungene Routine reingekommen: „Okay, ich muss jetzt noch, äh, 3 Gläser mehr Wasser trinken.“, und, ähm, äh, einmal pro Stunde, äh, da musste man dann 250 Schritte pro Stunde machen, ne? Und wenn man die nicht gemacht hat, ging dann jedes jedes Mal halt, äh, gleich, ähm, 'ne, ähm ja, ha fing das an zu vibrieren, ne? Und ähm, ja, in letzter Zeit habe ich jetzt wieder eigentlich mit dem, ähm, äh, Nahrungsmitteltra Tracken aufgehört und habe auch diesen, ähm, äh, stun stündige Erinnerung auch wieder ausgeschaltet und, ähm, denke mir jetzt so drüber nach: „Ja, soll ich jetzt, äh vielleicht habe ich da nicht genug Zeit gegeben. Ähm, und wie sehr kann ich denn eigentlich dem Tracker auch trauen, dass der mir da das Richtige erzählt?“, ne? <chuckles>
Mhm. Okay, spannend. Ja, sehr, sehr interessantes Thema, was du da ansprichst. Also, erst mal, ähm, cool und dass du, äh, so reflektiert auch bist und dich damit beschäftigt hast und mehr über dich und deine Gesundheit herausfinden willst, fit sein möchtest, und verstehe total dein Problem, dass du denkst: „Okay, jetzt wurde da eigentlich aus 'nem ja, aus aus aus 'ner Selbstfürsorge sozusagen gefühlt noch 'ne weitere Aufgabe <chuckles> und ich fühle mich da schon fast wieder, äh, überfordert und unter Druck gesetzt. Was ich total spannend fände erst mal, ähm, durch deinen üblichen, ähm, äh, Impuls, das überhaupt zu machen, was ist denn dabei rausgekommen? Also, was hast du denn für Ergebnisse durch das Tracking gerade auch auf deinen Schlaf bezogen und die generelle Fitness da so für dich herausgefunden?
<chuckles> Genau. Ja, also, <clears throat> a ja, auf 'n Schlaf bezogen, das war eigentlich am spannendsten, ne? Ähm, und da habe ich dann auch 'n bisschen an dem Tracker gezweifelt, weil, äh, d der hat mir dann auch so ungefähr ähm, das das war schon richtig, wann er mir so gesagt hat, wann ich ins eingeschlafen bin, weil ich wusste ja, war so wann ich ungefähr ins Bett gegangen bin, und dann auch, äh, habe ich mal auf am Anfang auf die Uhr geguckt, wann ich halt aufgewacht bin, das stimmte dann auch, aber es war dann halt immer so komisch, ne? Weil, ähm, wenn dann irgendwie sch äh, stand, ich bin irgendwie um 1:00 nachts ins Bett gegangen und ich bin um 10:00 aufgewacht, dann hätte ich ja eigentlich 9 Stunden Schlaf bekommen können mü müssen, ne? Und, ähm, das war dann immer weniger, ne? Und dann hat, äh, der Tracker praktisch dann auf mir auch angezeigt, dass ich dann irgendwie 1 1/2 Stunden oder 2 Stunden nachts wach war, obwohl ich eigentlich durchgeschlafen hatte, ne? Und da habe ich mir dann halt auch Gedanken gemacht, ob, äh, halt meine Schlafqualität dann, äh, sehr schlecht ist oder ob ich mich dann irgendwie vielleicht so, ähm, schlimm von einer Seite auf der auf die andere gedreht habe im Schlaf, dass der Tracker sogar dachte, ich wäre, äh, wach, ne? Also, das fand ich sehr interessant, ne?
Mhm. Okay, verstehe, ja. Das klingt wirklich spannend, vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass man definitiv durchgeschlafen hat. Hast du das vielleicht irgendwie mal versucht zu recherchieren, ob das häufiger auftritt bei diesem Gerät oder könnte das auch damit liegen, dass du irgendwie nicht in Tiefschlafphasen gekommen bist und der Tracker das als „nicht geschlafen“ analysiert?
Mhm. Ja, das ist auch ganz interessant. Der der zeigt ja sogar an, wann man, ähm, äh, träumt, und wann man d im Tiefschlaf ist, und wann man so leichten Schlaf hat, ne? Und dann sind dann so praktisch so, äh Orange ist dann immer angezeigt, äh, äh, wann man wach ist, ne? Und da ist eigentlich äh, da ist nicht einmal 'n Tag, wo nicht 'ne orangefarbene Phase da ist und ich habe auch schon gegoogelt, das ist wohl ganz normal, ne? Aber manchmal sind das wirklich, äh also, so kleine Phasen sind normal. Aber manchmal ist das richtig, dass da wirklich so 'n, äh, ganz orangefarbener Balken ist, der sich dann fast über 1 Stunde zieht, wo ich dann denke: „Ich bin doch eigentlich überhaupt nicht aufgewacht.“, ne?
Mhm.
Und, äh, es ist auch interessant, dass der dann auch so praktisch, ähm, äh, so Sauerstoff, äh, ähm ob der Körper genug Sauerstoff ge äh, kommt und da sind dann so Zickzack-Kurven und, äh, wenn man halt unter dieser Linie bleibt, ist das normal und dann, äh, habe denke ich auch: „Äh, manchmal schlägt das so nach oben aus und geht dann wieder runter.“ Und dann denke ich, ähm: „Habe ich da vielleicht irgendwie geschnarcht oder <laughs> oder schlecht geatmet oder so?“, ne? Es war auf jeden Fall, ähm ja, es ist schon so, dass es eigentlich immer irgendwie ausschlägt da, ne?
Okay, spannend, aber finde ich interessant, was man da irgendwie für sich auch herausfinden kann. Das klingt ja auch wirklich so, ähm, als ob da einige Sachen für einen auch nicht wirklich Sinn ergeben. Ähm, also, du hast das dann auch mal irgendwie, äh, gegenanalysiert oder, ähm, das weil das wäre ja schon spannend für dich auch zu wissen, ob du wirklich wach warst dann in der Nacht oder nicht?
Mhm. Ja, ich meine, ich habe ich habe dann mal ähm <clears throat> ja, ich habe halt halt, wie gesagt, beim Aufwachen und Schlafengehen auf die, äh, Uhr geschaut, damit das Aber ich wusste halt nicht, wie ich das gegenanalysieren könnte, weil, ähm, ich zumin zumindest meiner Meinung nach durchgeschlafen habe, ne?
Mhm. Also, ich fänd ich fände das, äh, spannend, vielleicht für dich auch zu erfahren, dass du dir, ähm, diese Ergebnisse vielleicht auch irgendwie mal in Rücksprache mit 'nem Hausarzt besprichst oder schaust, ob's da jemanden gibt, der irgendwie auch sich mit Schlafexpertise auskennt. Weil, wenn du sagst, ist grad dieser Punkt mit dem immer gerädert sein für dich schon irgendwie auch der ausschlaggeben das ausschlaggebende Kriterium war, überhaupt zu tracken, wäre es ja schon interessant, was es da mit diesen vermeintlichen Wachphasen auf sich hat, weil, wie du auch selber gesagt hast, würde es natürlich Sinn machen, ähm, dass du das selber mitbekommst, wenn du wach bist, vor allem an 'nem längeren Stück.
Und Mhm. Das stimmt, ne? Ähm, das das habe ich auch in der Tat noch nicht gemacht, weil, äh, äh, gut, man geht eigentlich nicht gerne zum Arzt und, äh, obwohl ich halt, ähm, gut, weiß, dass das vielleicht auch sehr k helfen könnte, ne? Und, ähm, da geht's auch dann schon wirklich sehr ins Detail, wenn man dann praktisch da auf dieses Fragezeichen, äh, drückt, ne? Dann wird schon sehr genau erklärt, wo was das sein könnte, ne? Ähm, zum Beispiel mit diesem, ähm, Sauerstoff, dass man praktisch irgendwie ähm, auch irgendwie nach Luft schnappt oder falsch irgendwie, ähm, liegt dann ähm, liegt, ne, das, ähm aber ja, du hast r recht, vielleicht sollte ich das mal, ähm, so als Au A Ansatz nehmen, halt, äh, ähm, mich da 'n bisschen schlauer zu machen bei, ähm, Fachmann oder halt dem Arzt, ne, ähm.
Ja. Ja, das könnte vielleicht dir selber einfach 'n bisschen mehr Grundruhe irgendwie auch geben mit den Fragezeichen, die da irgendwie über den eigenen Schlaf aufkommen. Also, das wäre vielleicht einfach 'ne Möglichkeit, auch die Sinnhaftigkeit des Trackens generell für dich 'n bisschen mehr einzuordnen. Du hattest ja jetzt auch vor allem gesagt, was ich interessant fand, dass du 'n Teil der Trackingaktivitäten eingeschränkt hattest bei 'nem anderen beim Sport zum Beispiel, scheint's für dich ja ganz gut zu funktionieren. Hattest du denn überhaupt vorher jemals das Bedürfnis, andere Dinge wie jetzt deine Nahrung, dein Trinkverhalten und Ähnliches zu tracken, oder hast du das quasi nur mit aufgenommen, weil du die Möglichkeit dazu hattest?
Mhm. Ja, also, ich ich glaube, ich habe es eher m auf mit aufgenommen, weil ich die Möglichkeit hatte, ne? Und das mit den Schritten, das fand ich auch erst ganz spannend. Also, diese 10.000 Schritte, die man da pro Tag, ähm, erreichen sollte, die habe ich eigentlich nur so erreicht, obwohl ich halt eigentlich Sport mache, ne? Die habe ich ei oh, aber Schwimmen wird dann praktisch nicht als Schritte nach ähm, äh, ja, gezählt, ne? Ähm, habe ich eigentlich diese 10.000 Schritte eigentlich selten erreicht. Es sei denn, äh, am Wochenende, wenn ich dann halt so einkaufen gehe, ne, ähm, da kamen die manchmal recht schnell zusammen, ne? Und, ähm, ja, das mit dem Nahrungs äh, Trinken fand ich erst ganz gut, ähm, mit mit Essen dann auch s auch noch einzugeben. Das habe ich eigentlich nie richtig gemacht, aber dann habe ich auch gedacht: „Ähm, ich war eigentlich da locker immer bei den 2 l, die ich trinken sollte.“ Dann habe ich gedacht: „Das brauche ich nicht mehr.“ Und das das war halt mit mit, ähm, äh, den 250 Spinnen pro Stück, das habe ich mir schon überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das wieder anzustellen, weil ich auch den ganzen Tag am Computer setze und das so 'ne kleine Erinnerung sein könnte, ähm, für mich, dass ich halt, ähm, nicht dann so, ähm, wirklich, äh, 3, 4 Stunden sitze, dass ich halt wirklich mal aufstehe und, äh, 'ne Runde durch die Wohnung mache oder mal kurz vor die Tür, ne?
Mhm. Okay. Mhm, ja, also, für mich klingt das total verständlich alles, was du da formulierst, dass du sagst, ähm, es ist, äh, so 'n gutes Tool eigentlich, um zu gucken, dass man sich 'n bisschen mehr um sich kümmert und auf sich aufpasst. Und dann ist es dadurch wieder überfordernd, weil es einen ja auch ermahnt und sagt, du machst Sachen vielleicht nicht so, wie du sie machen solltest und das kreiert Stress in dir. Und, also, ich habe kriege zumindest den Eindruck in der Form, wie du darüber redest, dass du da eigentlich schon, ähm, 'ne ganz gute Lösung für dich gefunden hast. Und zwar hast du dieses Gerät irgendwie anfangs, ähm, dir zu äh, zugelegt und hast quasi alles gemacht, was damit geht und hast dann auch so Schritt für Schritt für dich herausgefunden: „Okay, hey, das ist total spannend und auch gut für mich, da 'ne Übersicht zu haben. Das stört mich irgendwie eher, das kritisiert mich irgendwie auch, was mir gar nicht so gut gefällt und was mir 'n schlechtes Gefühl bereitet, weil ich eigentlich schon relativ bedacht bin, was Flüssigkeitszufuhr angeht und damit selber ganz gut klarkomme und da gar keine Probleme habe.“ Und dann hast du sogar so reflektiert auch noch reagiert und gesagt: „Hey, ähm, der eine Punkt, vielleicht habe ich den zu früh abgestellt wie mit den Schritten. Das könnte mir langfristig schon guttun, weil ich auch so viel sitzen muss.“ Von daher, für mich klingt das so, als ob du da sehr gut für dich den den Nutzen und die Funktion dieses Gerät hinterfragt hast und eigentlich schon 'ne superpraktische Anwendung für dich gefunden hast.
Mhm. Genau. Genau. Mhm. Ja, danke mi danke dir, dass du mich da jetzt echt noch mal, äh, so ermutigt hast und, äh, weil ich habe immer so den bisschen den Druck gehabt, dass ich das halt auch, äh, komplett, äh, nutzen sollte, ähm, und habe dann gedacht: „Okay, ja, das ist vielleicht, äh, alles zu früh einem umgestellt.“ Also, danke, dass du mich da noch mal ermutigt hast, halt mich auch auf die Features ku zu konzentrieren, wo ich denke, die sind mir auch am nützlichsten.
Sehr, sehr gerne. Ich finde, das klingt alles sehr clever, wie du das einsetzt als 'n gutes Werkzeug. Viel Erfolg damit.